Ja du, ich habe, äh, bei mir gemerkt, dass wenn ich kreative Projekte so privat machen möchte, ich am Anfang oft immer sehr, sehr motiviert bin. Ähm, ich habe natürlich auch welche, die habe ich fertig gemacht, da hat alles funktioniert, aber oft muss ich sagen, habe ich so unfassbar viele Ideen und ich bin am Anfang so motiviert, alles anzugehen, mache dann Planungen und alles Mögliche und dann, ähm, scheitert es doch oft an den ähnlichen Dingen, und dann bin ich dann doch eher unmotiviert schnell mal und irgendwie, ja, versuche ich grade irgendwie so Lösungen zu finden, wie ich diesen Punkt überwinden kann, damit ich endlich mal so 'n paar Pläne, die ich mir schon länger gemacht habe oder so Pro äh, kreative Projekte, die ich mir schon auch auf Papier zusammengeschrieben habe, ähm, mal bisschen mehr in die Realität umsetzen kann.
Mhm. Verstehe. Mhm. Ist kannst du da so ein Beispiel geben, was für ein Projekt oder Projekte du da im Auge hast?
Ja, tatsächlich. Äh, ich bin ja selbstständig als Künstlerin. Ich bin Sängerin und Tänzerin, bin da viel unterwegs für für verschiedene Shows, und da macht man natürlich immer neue Sachen: Tanzvideos, Gesangsvideos, Gesangsaufnahmen. Manchmal brauche ich auch Sprecheraufnahmen, weil ich auch schon Sprecherjobs hatte in der Vergangenheit und, ähm, man braucht immer wieder ne neue Sachen, oder man möchte einfach seine eigene Kreativität ja auch oft ausleben und dazu kommt, dass ich auch Kung Fu trainiere. Ähm, genau, das ist für mich als Künstlerin eigentlich auch ganz cool, weil ich das immer als Special Skill angeben kann und, äh, ich wurde jetzt öfter schon angefragt, ob ich da nicht mal irgendwie 'n Video zeigen kann. Ähm, und dann hatte ich immer nie eins Ich habe 1 mal gemacht dann irgendwann, aber ich bin seitdem schon so viel besser geworden und es hat mir dann auch doch nicht so gut gefallen, ähm, weil ich zum Beispiel Outfits gewählt habe, wo ich dachte: „Oh, das sieht aber doch 'n bisschen komisch aus durch die Kamera.“ Und, ähm, es sind manchmal solche Sachen, die das dann anders wirken lassen, als man wollte. Na ja, auf jeden Fall habe ich so in diesen Richtungen so ganz viele Ideen und auch Listen schon geschrieben und Moodboards und alles Mögliche, wie ich die nächsten Sachen umsetzen will, aber ich muss sagen, manchmal ist es schwierig, da voranzukommen und oft sind's äußerliche Dinge, äußere Umstände, gegen die man nichts machen kann. Manchmal bin ich es auch, weil ich merke grade für so 'n Kung Fu-Video, dass ich dann denke: „Ja, ich bin jetzt grade nicht in meiner Top-Fitness. Das ist doch dann komisch, dann sieht das nicht so gut aus. Die Körperspannung ist vielleicht nicht so toll, wie sie sonst ist bei mir."
Mhm. Mhm. Klar. Oh. Mhm. Ah. <snorts> Mhm. Mhm. Klar. Mhm.
Dann schiebe ich so was auf, und dann schwappt die Motivation schnell mal irgendwie ab.

Irgendwo gesichert, du könntest irgendwie 'n gutes Resultat bringen. Dass du das so siehst, dass du äh, es kommt mir 'n bisschen vor, dass du so ganz viele Projekte hast und dann, äh: „Warte mal, da kommt mir das Geld da ist dies, da.“ Ähm, weißt du wie ich <chuckles>
Mhm. <chuckles> Ja. Ja, so fühlt sich's auch 'n bisschen an. Ja, ich habe mir auch schon mal überlegt, ich muss also, es ist 'ne ich muss sagen dass du sagst, Prioritätenliste, klingt eigentlich ganz gut, denn ich habe mir nur eine Liste überhaupt gemacht und dann dachte ich: „Und dann fange ich einfach mit irgendeinem an.“ Und dann dachte ich mir das war so mein nächster Schritt, dass ich mir dann irgendwann gesagt habe: „Du musst jetzt einfach mal mit irgendwas anfangen und dann ist es das erstmal.“ Aber ich glaube, es macht sogar, wie du gesagt hast, viel mehr Sinn, 'ne Prioritätenliste zu machen. Was wäre jetzt am logischsten, am realistischten realistischsten, ähm, dass ich so vielleicht mal drauf schaue, weil, ja, bevor es dann wieder so an irgendwelchen Umständen scheitert und ja, ich hät ja. Ja, das auch. Aber ich hätte auch ich habe halt so tolle Bilder im Kopf und ich weiß, wie es sein kann, wenn man gewisse Unterstützung bekommt. Ich hatte zum Beispiel bei anderen Projekten 'ne Freundin, die mich dann gefilmt hat, die das auch sehr gut konnte. Ähm, man braucht und ich weiß, dass es dann halt einfach cooler ist, als wenn ich irgendwo 'ne Ha Kamera einfach aufstelle und dann ist es kein bewegtes Bild und dann ist es wieder langweilig und deswegen und ich finde es momentan sehr schwierig, Kollegen zu finden, die 1. auch bei mir in der Stadt grad sind, weil sie vielleicht nicht wegen Jobs irgendwo in der Welt verstreut sind. Dann ja und dann irgendwie jemanden zu finden, für den das grad passt, mir vielleicht kurz zu helfen für 'ne Stunde. Irgendwie muss ich sagen, ist das schwierig und ich habe viele Leute, die mir gerne helfen würden, wo ich aber weiß, die können ganz schlecht mit Kameras umgehen. <chuckles> Ja, das genau, genau, das bringt dann natürlich auch nichts. Also, ist immer so die Frage: Warte ich jetzt, bis die Leute, wo ich weiß, die können das gut, Zeit haben? Oder sage ich mir einfach: „Okay, dann ist es halt 'n bisschen schlechter und ich stelle die Kamera einfach irgendwo auf und mache mein Ding einfach alleine?“
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und nimmt dir die Lust weg und nimmt dir die Lust weg, richtig? Ist da Mhm. Mhm. Ja. Oh. Ja. Mhm. Oh nein, dann würde ich das nicht anfangen. <laughs> Nein. Mhm. Hm.

Ist das so sind das viele Projekte, die du irgendwie anstrebst, ähm die du e
Ja, ich habe tatsächlich viele Ideen. Also, ich habe auf jeden Fall Ideen für 4 bis 5 Kung Fu-Videos, alle schon aufgeschrieben. <chuckles> Ähm, mehrere für Gesang, für Tanz auch. Da habe ich sogar 1 schon aufgenommen gehabt, aber ich wollte es noch mal in in schön. <laughs> Das habe ich mal so am Ende einer Tanzklasse aufgenommen, aber es war so durch den Spiegel gefilmt, bisschen verschwommen und irgendwie kein tolles Outfit oder so. Und da dachte ich, ah, das kann ich nicht so gut verwenden. Ähm, genau, weil heutzutage ist es ja auch das Ding so, wenn ich bei meinen Künstlern, Ku Künstlerkollegen so schaue oder generell auf Social Media, also die Qualität ist so krass gestiegen, auch bei Privatpersonen, die jetzt nicht schon irgendjemand sind, ähm, weil heutzutage die Möglichkeiten einfach da sind, ne, sich zu informieren: „Wie kann ich wie kann ich richtig qualitative Videos machen?“, und so weiter und so fort. Und, ähm, da ist dann auch immer so ‘n gewisser Druck da, ne, dass ich dann denke: „Oh, das kann ich doch alleine gar nicht bringen. Da brauche ich irgendwie Leute, die dabei sind. Dann muss ich mir Licht organisieren, weil die Leute organisieren sich auch Licht und buchen das und geben Geld aus dafür“, und ja, das ist irgendwie so man ist dann so ‘n bisschen überfordert mit diesen ganzen Sachen.
Mhm. Das ganz schön. Mhm. <chuckles> Ja. Ah. Ja, das stimmt. Mhm. Klar. Mhm. Ei, ei, ei. Ja, das hört sich ja nicht an, als seien das so kleine Projekte. Das ist ja schon ‘n bisschen was Größeres. Ähm, ist das möglich vielleicht ähm, du hast da ja 1.000 Ideen oder sehr viele Ideen, so wie ich das raushöre, ähm, dass du vielleicht, äh, ‘ne Prioritätenliste machst und sagst: „Das Projekt ist wirklich, was ich machen will.“ Und dann das andere ist so zw an 2., 3. Stelle und so weiter. Und dass du dir sagst: „Ich ich fokussiere mich jetzt erst mal auf 1 Projekt.“ Und was auch irgendwie machbar, ä äh, ist, auch finanziell, was dir sehr wichtig ist, wo du auch glaubst, du könntest das durchziehen und du bist auch
Ne. Mhm. Ich mhm. Mhm.